Mira, me gustaría mezclar 2 temas bien importantes, eh, que sería la familia y la música, y en tu caso, ¿cómo tu familia influyó a tu gusto musical? ¿O si influyó o no? Platícame.
Bueno, la verdad es que sí, fueron una parte fundamental en, pues, en esta en esto que es, este, el gusto musical. La verdad es que, gracias a a mis abuelos, mis papás y mis tíos, disfruto de muchos géneros musicales, en realidad, este, por por ahora sí que por conveniencia de ellos. Me gusta muchísimo como el rock de los ochentas, la música disco, los boleros, este, también tengo mis gustos, pues, ya por por parte de amigos, como esta parte del reguetón, de de quizá música un poco más moderna, pero, en realidad es que disfruto de de todos los géneros musicales, y no no me he sentido como con con la intención de decir que no a escuchar algo nuevo.
Ya. Ajá. Guau, okey, entonces sí es muy variado como tu repertorio musical de de gustos y digo qué padre, que tengas tanta influencia desde tus abuelos hasta, pues, tus amigos, ¿no? Que seguramente es con quienes convives a a pues, ahora, yo creo que más o no sé, em, oye, a ver, me me me hace mucha curiosidad, porque, mm, ¿siempre fue así?, o sea, ¿siempre, eh, la la música que a lo mejor escuchaba tu familia, como abuelos y papás, desde que eras niño, te influyó y te gustó? ¿O a lo mejor esto es algo nuevo?
Sí. Mira, la verdad es que, bueno, como, cuando uno es niño, pues, realmente no no quizá le da tanto peso a las palabras que vienen en las canciones, y simplemente te quedas con esta parte de la melodía, ¿no? Es, que es lo que te atrapa en un principio, al final de cuentas, creo que que el ritmo ajá, justo, la música, los instrumentos que quizá también están están tocando en esa canción, te pueden llamar mucho la atención, y hace que que, pues, te enganche un poco más. Entonces, la verdad es que, pues, yo recordaba mucho la música como tal, no la letra de la canción, y hacía que me gustara, me me quizá, me relajaba, también, pues, ahorita la escucho y, pues, me me regresa a estos espacios. Y y, pues, ya conforme fui creciendo y quizá con las vivencias que tuve, empecé como a a comprender un poco más lo que decía la letra, creo que fue cuando más me enganchó, y
Ajá. A los ritmos. Ajá. Ajá. Empiezas a analizar más.
claro, y y fue esto, ¿no?, que que ya de repente, pues, ya mi gusto musical también, se veía influenciado y y que también, pues, disfrutaba muchísimo de este tipo de canciones.
Qué interesante. Y hablando específicamente de algún artista, ¿hay algún artista que tú digas, este artista me gusta y lo escucho por mi familia?
Claro, no, hay muchísimos. Mira, por ejemplo, lo que es Juan Gabriel, Rocío Dúrcal, Luis Miguel, este, hasta Chayanne, la verdad es que, pues, vienen, pues, muy de la mano con lo que yo escuchaba en casa. Luis Miguel con mi con mi mamá, también Chayanne, quizá, con mi mamá y mis tías. Con mi abuela, pues, era un poquito más hacia hacia esta parte también de Pedro Infante, estas canciones de Rocío Dúrcal que también, pues, de repente te tocaba verlas en la tele cuando te ponían las películas que también tuvieron. Y, pues, Juan Gabriel definitivamente, pues, era algo que también, se ponía durante las fiestas y, pues, entre canciones que son muy movidas, otras que son como muy sentimentales. La verdad es que, pues, era toda una montaña rusa de emociones, y y pues, era muy disfrutable, la verdad.
Ajá. Ah, ya. Okey. Ajá. Ajá. Sí, sí. Qué interesante. Y y estos estos grupos que te que te los mostró tu familia y los escuchabas en casa, ¿has logrado, mm, pegar ese ese ritmo en alguno de tus amigos, o es algo que no no sé, a lo mejor y solo lo escuchas en casa cuando estás tú solo?
Fíjate que en ese aspecto, la verdad es que mis amigos tienen como que este este mismo gusto musical, si pudiéramos decirlo. La verdad es que en las reuniones que hemos tenido o quizá en charlas, en salidas, eh, si ponen este tipo de canciones, no es como que alguien las rechace, o o o se ponga como de mal humor o o algo por el estilo. La verdad es que, pues, todos cantamos, todos nos nos divertimos bastante en realidad. Sí, ¿no? Y es de cantarla a todo pulmón, y aunque no nos esté pasando nada en ese momento, pareciera como que fuéramos la persona más con el corazón más roto por en ese día, no sé. Sí, la verdad es que está curioso, pero, no, la verdad es que mis amigos y yo, sí, tenemos como este mismo gusto, y la verdad es que, pues, es más divertido y muy disfrutable cuando también puedes como compartir estos espacios de manera natural, sin sentir que a lo mejor estás forzando na algo.
Okey. Okey. Padrísimo si tuviera esa conexión. Ajá. <laughs> Sí. Solo disfrutar la música. Claro. Oye, y regresando al al pasado, a ver si si cierras los ojos, y regresas al al pasado a tu casa de cuando eras niño, o adolescente, ¿esta música cómo se escuchaba? No sé, a lo mejor y tu abuela en la cocina mientras tenía el radio prendido y cocinaba, o o qué sé yo, o tu papá cuando llegaba en la tarde, y prendía la casetera, o el radio, ¿có cómo cómo eran esos ambientes y cómo escuchabas esa música? Si pudieras recordarlo.
Mira, mm, ah, mm, pensándolo así, se me vienen 2 recuerdos a la mente. Uno muy claro es escuchar, quizá también a a Rocío Dúrcal en casa, muy más que específicamente como la canción de La gata bajo la lluvia. Y me acuerdo mucho yo estar sentado en un mueble viendo la tele, y de fondo ver que mi mamá estaba poniendo la mesa y preparando todo como para la comida, pero cantando, entonces, me acuerdo muchísimo, como de este espacio que era la sala y el comedor, este, la luz entrando del día en en la ventana. Mi mamá, pues, haciendo sus actividades, cantando, la veía viéndola feliz. Y, pues, yo como niño nomás, este, disfrutando de esos momentos, que que pues, son de paz, de de tranquilidad. Y la verdad hasta, se respiro como ese aire que que me genera como una pesadez en este momento. Y y pues, no sé, la verdad es que es es un lindo recuerdo cuando cuando me transporto a ese espacio. Y otro sería con
Okey. Okey. Ajá. Ya. <chuckles> Ajá. Qué bonito momento. Ajá. Sí, me imagino. Seguramente. Ajá
sí, perdón, mm, el otro sería, pues, por ejemplo, con amor eterno, que
Okey.
me acuerdo mucho que era como, también como en estas reuniones que te mencionaba anteriormente. Y la verdad es que, pues, es este este espacio, yo jugando con mis primos, eh, una mesa llena de gente, riendo, platicando, este, pues, yo corriendo de arriba a abajo y también, pues, estos espacios como con con muchas risas, con mucha luz, con mucha mucha tranquilidad para mí. Y al mismo tiempo, como esta diversión de recordar cómo corría y nomás estaba jugando, no sé, algún juego de atrapadas con mis primos y y también, pues, este espacio que me genera esta felicidad, esta añoranza también.
Ajá. Claro. Mira, creo creo que quedó bastante claro, pero de todas formas quiero preguntártelo. Entonces, ¿qué sensación, y si me pudieras decir algún o sea, sensación como de emoción, te generaba y y te lo te lo te lo trae ahora al presente?, y también, ¿si si tienes alguna, no sé, alguna sensación como de algo que tocabas, o algo que olías de ese momento?, quiero que me lo digas tú.
Claro, mira, la verdad es que, ah, mm, recuerdo muchísimo estas pelotas que luego son de de como de plástico, de hule, que tienen un olor como a chicle. La verdad es que me acuerdo muchísimo como, estar en en estos espacios, en casa de abue de los abuelos, este, con mis papás quizá también, jugando con con mi familia, con mis primos. Y y esta sensación como rugosa en una pelota, ese olor a chicle que que se te quedaba luego impregnado en los dedos, y y eran estos espacios, pues, de diversión completamente. Y pues, como que esas sensaciones, esos olores, ese tacto, todavía como que viene a mi memoria de manera muy fresca, muy, muy, muy <chuckles> espontánea, para ser sincero, al al cerrar los ojos, y recordar esta canción como en ese tipo de espacios en los cuales, disfrutaba mucho en compañía de mi familia.
Ya, ya. Ajá. <chuckles> Sí, definitivo. Claro y y, digo, entiendo nuevamente que finalmente te te hace ser feliz, ¿no?, y te te saca seguramente una una sonrisa. Digo, no la veo, pero estoy seguro que, te sacó una sonrisa, ¿no?, en tu cara el recordar todos estos momentos.
Y absolutamente. Sí, por supuesto.
Claro, oye, y con el tiempo, ¿las las cosas han cambiado? Eh, ¿tus tus géneros musicales, siguen siendo muy variados? O a lo mejor y y por temporadas, o actualmente te estás enfocando en algún nuevo género musical?
Actualmente, la verdad es que sigo manteniéndome como en esta aleatoriedad de escuchar como de cualquier tipo de género. No te voy a mentir, de repente sí quizá me quedo encasillado un 1 o 2 días escuchando un mismo género. Porque, me gustan las canciones, porque, acabo de descubrir al artista, porque, pues, infinidad de situaciones, ¿no?, que a final de cuentas, pues, hacen que yo me mantenga como en este espacio repetitivo durante un pequeño tiempo. Pero, la verdad es que la mayor parte del tiempo, eh, utilizo como esta lista aleatoria, disfruto mucho de las sorpresas que me pueden aparecer, no sé, a veces, pues, me toca alguna cumbia, o o una salsa y también son muy disfrutables la la música de los ritmos latinos, la verdad es que también la disfruto mucho también.
Ajá. Claro. Ajá. Claro. Sí, todos los ritmos tienen sus beneficios, ¿no? Y sus su su su su mercado, pero, es padre disfrutar todo, ¿no?
Por supuesto, y y como te comento, la verdad es que las cumbias que, pues, también se cantan y hasta cierto punto, pues, también te dan este deseo de bailarlas, la salsa que también tiene, de repente tiene unas letras muy profundas en un ritmo demasiado alegre y, pues, está esta dualidad que que, pues, también te te genera como esta estas ganas de bailar, pero, también la letra dices: "buen no, está muy fuerte esto, pero, la verdad es que se disfruta bastante.
Ajá. Sí, sí. Oye, y y me pongo me pongo a pensar. Ahora, digo, tú denotas que tienes mucho amor por la música, y escuchas de todo tipo y todo lo aprecias, tú crees que ahora tu familia, eh, no sé, tus papás o, digo, en en dado caso que sigan con contigo tus abuelos, ¿tú les transmitiste alguna canción o algún género musical que ellos no conocían, o alguna canción tuya que se las se las brindaste a ellos, así como ellos te lo daban cuando eras niño?
Por supuesto. Fíjate que s s con ese comentario, sí se me viene, am, a la memoria algo muy muy curioso. La verdad es que, pues, bueno, para ponerte un poquito en contexto, pues, ahorita, pues, ya mis abuelos no se encuentran conmigo. Y en su momento en la secundaria, pues, creo que fue cuando escuché más este tipo de grupos que eran como de rock, este, am, como, no era como heavy metal, era como este rock de en español, tipo Panda y todo este tipo de de grupos.
Okey, lo siento. Ajá. Ya como un punk rock, ¿no?, como un un rock medio popero, quizás. Ajá.
Ajá, justo, sí, sí, sí, exacto. Ajá, exacto, sí, tal cual. Y y, pues, eh, estaba escuchando una canción que creo que se llama lo ma Los malaventurados no lloran, y a mi abuelo le gustó mucho. Pero extraño, o sea, sí, sí, sí. Entonces, fue como de que mi abuelo me preguntó: "Oye, ¿y esa canción de quién es?", y yo: "No, pues, es de este grupo", y la y se la ponía ahí, mi abuelito de repente, empecé a ver que él también la escuchaba por sus medios, y v la verdad es que fue bastante al principio no te voy a mentir, fue muy choqueante porque fue como de que: "Okey, qué raro, este, ver a mi abuelo escuchar, pues, estas canciones que quizá, pues son como muy fuera de su estilo, muy fuera de de quizá como de des de esta época como contemporánea que le tocó a él".
Ajá. <chuckles> Padrísimo. <laughs> Curioso. Claro. Sí, sí, sí. Claro, el ritmo era totalmente distinto, ¿no?, las letras, todo.
Claro, y la verdad es que, pues lo le le gustó muchísimo, pero, o disfrutó mucho y la escuchábamos juntos, este, se la aprendió la letra. De verdad, fue algo impresionante para mí, pero al mismo tiempo algo muy muy bonito, la verdad. Un recuerdo muy muy apreciado por mí, porque, pues, es como esta parte, ¿no?, de que a a mí me tocó también presentarle quizá una canción, no quizá un género, pero sí una canción que que conectó mucho con él.
<chuckles> Qué padre. Ajá. Que le gustó y se quedó. Sí, sí. Sí, finalmente compartiste muchos momentos musicales con tu familia, y digo: "Qué padre que fue". Em, ellos te dieron y tú diste, ¿no? Entonces, pues así, pues se se alimentó el el conocimiento musical de todos y todo el mundo lo disfrutaba. Qué padre, me me me gustó mucho esa esa esa anécdota.
Sí, gracias. La verdad es que fue recíproco y la verdad, pues, muy divertido. Te te te te lo digo, este, ahorita lo lo recuerdo y y me da mucha risa, me me genera como una sonrisa muy grande, porque digo: "¿Cómo cómo fue a dar mi abuelo con ese tipo de canciones por un adolescente que estaba como en estas etapas complicadas?". Que luego, eh ajá, sí, que que hayan, este, pues, empatizado con esta canción, que haya disfrutado de esta canción, este, conmigo, pues, la verdad es que, le genera un peso más grande esta canción cada vez que la escucho.
<chuckles> Sí, me imagino, al abuelo cantando. Claro. <chuckles> Rebeldes, ¿no?, quizás. Padrísimo. Definitivo. Oye, y igual me me me estoy haciendo esta pregunta, ¿habían instrumentos musicales en tu en tu casa? ¿Alguien tocaba algún instrumento o tú aprendiste algún tipo de instrumento?
Claro, mi abuela era la que más me aventó como a esta lado de los instrumentos musicales. Ella tocaba un poco el piano que había aprendido cuando era niña, y yo estando pequeño ella como que me me quiso enseñar lo que lo que recordaba para yo también tocarlo. Y cuando llegó un punto en el que ella ya no podía enseñarme más, fue cuando tomó la decisión de contratar a un maestro, el cual, este, pues, estuvo conmigo mucho tiempo, y con el cual aprendí a tocar este instrumento. La verdad es que ya de ahí, pues, bien dicen que cuando aprendes a tocar muy bien un instrumento, los demás se te pueden facilitar. Y fue mi caso, la verdad es que me sentí muy afortunado al al poder, este, aprender luego a tocar la guitarra y, este, la batería y, pues
Ajá. Okey. Ajá. Oh, padrísimo. Sí, definitivo. ¿Entendiste el ritmo, no?
Justo, la verdad es que, pues, fue eso de que, pues, ya entendiendo quizá esta lectura de las notas, y este estas cosas de las armonías y todo, la verdad, se me facilitó muchísimo. Y, pues, al final, terminé aprendiendo a tocar estos instrumentos por influencia de mi abuela.
Ajá. Pues, qué padre que que tengas tan buenos recuerdos, y y los puedas transmitir en en cosas, ¿no?, como como un un piano o un teclado. Estoy seguro que cada que lo ves, recuerdas esos momentos sentado con tu abuela y que te esté enseñando, ¿no?, o que te sentaras en sus piernas, y te sent te sent te te te mostrara las notas. Pues, está padrísimo eso que me que me estás platicando. Creo que has sido muy afortunado en tener a a tu familia y a la música tan tan junto.
Sí, la verdad es que sí, he sido muy afortunado con ese tema, de que la música y mi familia vengan de la mano, y que cada uno me recuerde al otro de una manera tan especial.
Qué bueno, pues muchísimas gracias. Eh, compartiste anécdotas muy personales, y y te agradezco muchísimo que lo hayas platicado conmigo.
No, muchas gracias. La verdad es que me hiciste recordar muchísimas cosas que que tenía muy guardadas, y y me sacaste una sonrisa muy grande. Te agradezco mucho. Esperamos nos vemos pronto. Hasta luego.
<giggles> Qué bueno, hasta luego.